Sag doch mal, gab's schon mal eine Situation, in der ein Fremder deine Reise verändert hat?
Ja, also, da, ähm, muss ich, äh, sofort an meinen an meinen 40. Geburtstag denken. Das, ähm, ja, war ein ganz besonderer Tag. Und ich hatte mir fest vorgenommen, nicht, äh, diesen Geburtstag zu feiern. Also, ich hatte da so 'n bisschen bisschen meine issues damit, ähm, 40 zu werden. Das war für mich irgendwie so 'n riesen
Hm, wow.
irgendwie so 'n riesen Shift, so im Nachhinein betrachtet natürlich vollkommen vollkommen unnötig. Aber in meinem Kopf war das irgendwie so 'n riesen Ding und ich wollte auf keinen Fall feiern. Und ich wollte nicht, äh, in Berlin sein, wo ich zu der Zeit gelebt habe und mit meinen Freunden und so weiter und habe überlegt, was ich mache.
Hm.
Und dann bin ich nach, ähm, Portugal gefahren, mit 'nem Campervan und dachte so: „Okay, ich fahre einfach so weit wie's geht weg.“ Ähm, und, ähm, bin da für mich und, äh, keiner weiß, dass ich Geburtstag habe.

So sein, wie irgendjemand oder wie du, äh, oder ein Teil von dir sich vorstellt, wie man so eben sein muss mit 40, also, das war dann einfach so hinfällig. Da dachte ich so: „Ja nein, ist ja geil, man kann auch mit 40 irgendwie noch, machen, was man will und coole Dinge tun.“ Und, ähm ja, und das hat sich tatsächlich auch und das ist so, glaube ich, auch so 'ne nachhaltige Veränderung, die einfach auf dieses auf diesen einen krassen Vormittag zurück, ähm, gehen. Das hat sich einfach auch jetzt in den letzten Jahren also, das ist jetzt schon paar Jahre her, ähm
Mhm.
ja, das hat sich so verstetigt. Also, man kann auch mit 40 irgendwie noch machen, worauf man Bock hat und <chuckles> eigentlich sogar noch mehr als vorher und ähm, ja, das das Lustige ist, dass ich wirklich seither jeden Geburtstag
Hm.
äh, mit genau dieser Crew feiere. Also, es hat sich daraus auch so 'n kleiner, ähm
Mhm.
ja, so 'ne kleine Tradition entwickelt, würde ich mal sagen, dass wir jetzt immer an meinem Geburtstag uns irgendwo treffen. Also, es war jetzt nicht immer in Portugal, sondern halt irgendwo also, es sind halt lauter Vanlifer, dass wir halt immer gesagt haben: „Okay, an meinem Geburtstag da und da.“ Und ich jetzt immer an meinem Geburtstag, ähm, genau diesen Kuchen bekomme.
Yes, Tradition.
Und, ähm, das ist ja, das ist auf jeden Fall 'ne super schöne Entwicklung, die sich da aus 'ner aus meiner eigentlichen Flucht aus Berlin entwickelt hat. Da haben sich echt gute Freundschaften entwickelt und, äh, aus Fremden sind da an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr enge Freunde geworden.
Ja. Hm, da hast du wirklich 'ne lebensverändernde Erfahrung gemacht, wo du sagst: „Das sind jetzt ganz neue Beziehungen, ganz neuer Umgang mit deinem Geburtstag, der daraus entstanden ist.“ Wenn du diese Erfahrung jetzt mal zusammenfassen möchtest noch mal, was würdest du als Tipp geben für Leute, die die auf Reisen sind oder die vielleicht vor etwas fliehen und sagen: „Ich gehe in die Ferne.“ Oder andersrum Menschen, die die so diesen diesen begegnen sozusagen. Da ist jemand unterwegs und wie begegne ich dem? Was wäre so dein wichtigster Tipp?
Ja.

Und es war halt während ich genau, die mir alle ihren Namen gesagt haben, und ich vollkommen überfordert, so: „Ach, ah, ja, cool, ja, danke, äh, ich bin die und die. Und ja, danke, vielen Dank." <giggles> Und es war halt echt so es war schon auch 'n bisschen bisschen komisch. Also, ich war da schon auch so erstmal 'n bisschen reserviert, weil ich so 'n bisschen überfordert war mit der Situation.
Ja, so bisschen auch den Finger in die Wunde gelegt, wahrscheinlich so: „Ach, du willst ja gar nicht feiern und jetzt geben wir's dir aber so richtig, so. Wir du wirst jetzt quasi, ähm, mal korrigiert", oder oder, „Geheilt, von deinem Geburtstagstrauma." Und so wie du's geschildert hast, ist das auch 'n bisschen passiert, dass du im Nachhinein gesagt hast
Aber Ja, genau. <snorts> Ja, das ist war, auch 'n G es ist absolut.